Ừm, nên đó đó, quay lại là tôi nghĩ là bạn bè phải có cùng sở thích á, ví dụ như mà cùng cùng học, cùng ngành, thế nhưng mà đến một đoạn mà mà hết học rồi, đúng hông? Hết học rồi là hết hết cùng rồi, là kiểu gì cũng sẽ hổng có giữ được cá cái kết nối đó nữa, tại vì đâu có gì để cùng với nhau nữa đâu, kiểu vậy, học xong rồi, kiểu vậy. Ừ, ừm. Nói ví dụ như mình đi làm mình ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ồ, hên là tụi À, tôi định nói là hên là ồ, hên là, ờ, có nhiều cái khác biệt nhưng mà nhóm tụi tui thì cũng có được, ờ, một vài cái, ơ, sở thích chung, để mà được gọi gọi là còn duy trì chơi chung tới giờ đó. Kiểu, giống như là đi đi ồ, đi cà phê nè, hay là đi ăn, thích đi ăn những cái quán ăn ngon, ờ, thích ăn đồ, ờ, thích ăn thịt, thích ăn nướng đồ các kiểu. Ờ, thì mấy cái đó hên là vẫn còn có điểm chung để mà có thể gặp. Rồi hoặc là, ờ, kiểu, ơ, thích chơi mấy cái, ờ, game liên quan tới, ơ, mấy cái bộ thẻ đồ đó, chơi boardgame hay là chơi bài, chơi, ơ, poker. Ờ, thì hên là cũng còn được những cái thứ thích giống.
Hên sao bạn, hên sao? Ừm. À, ô kê, ô kê. Ừm, ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. À! À. Ừ, thú vị nha. Ừm, đó, bởi vậy tôi thắc mắc, hổng thể nào mà hổng có giống nhau cái gì mà có thể gắn kết được hết trơn á. Nên là đó là những cái giống nó, là những cái sở thích đó giống nên là mới có thể chơi chung được, mới, ơ, giữ được á. Chứ tôi nghĩ mà đó lúc nãy bạn nói là hổng có gì giống nhau hết là tôi thấy thua rồi, <laughs> sao mà chơi. <chuckles>
<laughs>

Ừ, đúng rồi, công nhận thiệt. Kiểu, à mà cái mấy cái đồng nghiệp mà còn làm ở công ty đó đó, ừm, gặp mình người ta cũng vui nữa tại vì người ta có chỗ xả. <chuckles> Đi làm, kiểu, áp lực về về công việc, về công ty hay là về sếp này kia á, đâu biết nói với ai đâu thì nói tốt nhất với cái đứa mà đã từng làm ở đó thì nó sẽ có cái trải nghiệm giống giống mình, nói ra cái có người hô hào chung á, cái cảm giác được giải tỏa nhiều hơn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, nên tui nghĩ là là có, có những cái sở thích rất là thầm kín á, <chuckles> mà mình phải chia sẻ ra mình mới biết được, đúng hông? Chứ ai mà biết đâu mà bắt được đài, đúng hông? Phải phải chia sẻ rồi mới bắt được trúng đài rồi mới nói được. <chuckles>
Đúng rồi. Mà, kiểu, ờm
Nhiều khi nó phải có một cái kẻ thù chung mới đoàn kết được á.
Đúng, đúng, đúng, đúng rồi đó. Hừm. Giờ để nh nh nh ờ, giờ nhắc lại mới thấy á là, cái, kiểu, cái sở thích mà nói về, ờ, ờ công ty cũ hay là nói về, ờ, công việc cũ á, là một cái mà ai cũng có nhưng mà thường mình sẽ hay, à, ngại nhắc tới á, tại vì, ừ, tại vì, ưm, ưm, nghe người ta nghe xong người ta đánh giá: "Ồ sao mà cái thằng này nó nó tiêu cực vậy?" Kiểu kiểu, vậy á, nên cũng sợ lắm đ đó nên là thường mấy cái sở thích đó là hay gi giữ cho riêng mình biết thôi, rồi lâu lâu gặp những cái người cùng sở thích á thì mình mới bộc phá ra.
Hài à? Ừm. Ngại, đúng hông? Đúng rồi. Ừm, đúng rồi Ừm. Ừm. Ừ. Ừ, đúng rồi, mình phải rà trúng tần số, <chuckles> cái đứa nào mà vậy, ôi, cũng buôn giống mình, chứ lỡ lỡ mà, ừm, gặp cái đứa mà, kiểu, nghiêm túc á, h cái xong cái, a, ra bắt đầu nó giảng đạo lý nữa là thôi thôi.

Ừm, thôi kệ đi thì mình mình cứ chia sẻ thôi, còn thí dụ nó thích thì nó chơi chung, còn nó hông thích thì thôi, đúng hông? Kiểu như vậy cũng có bạn bè chơi chung, ờ, còn không thì mình sẽ chơi theo cái hội của của cái, ơ, môn đó, kiểu vậy. Tui mà thí dụ mà tui có cái gì vui vui thì tui sẽ rủ đồng bọn tui trước, à, thí dụ tụi nó hổng đi thì tui sẽ tự đi, tui sẽ tìm đồng bọn khác, kiểu vậy. <chuckles>
Ờ. Ờ, vậy nghe nghe cũng vui quá ha, kiểu, ơ, tại vì thường sở thích của tui thì có nhiều cái nó cũng là hoạt động mà một mình, á, nên là nếu mà, ờ, ví dụ như, kiểu, ơ
À.
gọi là cái gì ta, ơ, đọc, ừ, đúng rồi, đọc sách hoặc là nghe nhạc, xem phim thì mấy cái đó thì, kiểu, ơ, share, kiểu, ray lâu lâu mình kiểu giới thiệu một cái gì đó hay cho bạn mình thôi, chứ, kiểu, những cái hoạt động đó thì cũng ít khi nào mà tui làm chung với bạn bè lắm. Ừ.
Đọc sách, đồ này nọ, đúng hông? Nghe nhạc, coi phim. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ờ, tui nghĩ là chia sẻ rồi tụi nó tự làm cũng là vui rồi, kiểu, giống như tui đọc sách hay là tui cũng se sẽ hay giới thiệu cho nó: "Ê! Cuốn này hay ha, hay nha!", nhưng mà tụi nó có thích hay không, tụi nó có đọc hay không kệ tụi nó chứ, <chuckles> kiểu vậy, mình, ờ, chia sẻ thôi. <chuckles>
<laughs> À, gặp Ừ, chia sẻ thôi là đủ thấy vui rồi, đúng hông?
Ừ, đúng rồi, mình chia sẻ thôi là mình thấy thấy vui rồi, thấy ngầu rồi. Hoặc là thí dụ coi phim cũng rủ đi coi được mà, đúng hông? Thí dụ coi phim rạp đi mình cũng rủ tụi nó đi chơi cung được, kiểu vậy. Để nó gắn kết hơn, lâu lâu đi coi lần, kiểu vậy. Ờ, chứ ngày xưa ngày xưa còn có cái trò mà thuê đĩa coi nữa. <chuckles>
Đúng. Ờ. Ừ. đúng rồi, nhưng mà, kiểu, ơ <laughs> Ừ, mà, kiểu, ưm, ưm, mấy đứa bạn tui, ưm, nó hay cũng mấy cái sở thích mà như bà nói, á, là đọc sách hay là xem phim hay là nghe gì á? Tụi tui hông có đứa nào cùng gu với đứa nào hết, á, nên là ừ.
Ừm. Ừm. Ủa? Vậy á hả? Ủa? Vậy sao chơi chung được hay vậy? <laughs> Ủa? Chứ cùng cái gì mà chơi chung?
Cũng, ưm Hay thật á. Chắc là cùng, à, chắc là cùng học một ngành ở trường đại học quá. <chuckles> Nó cũng có cũng có một số cái chung nhưng mà, kiểu, mấy cái sở thích mà như, ơ, về phim về sách hay là về nhạc đồ đó, là hông có đứa nào giống đứa nào hết. Mà mỗi lần mà mở mở một cái gì đó để xem là hay bị, à, cự lộn á, <chuckles> kiểu, đứa này muốn mở mà đứa kia thì nó nó hông có hay cùng với sở thích đó.
À, ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, vậy đó hả? Hông có hứng thú, ờ, hông có thích cái đó. Nhưng mà có đi du lịch chung hông? Thí dụ, ờ, đi đây đi đó chung hông? Cái du lịch là tui thấy ai cũng thích chứ, đúng hông?
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, du lịch thì có đi chung, đi thì đó, một lần nữa là cũng hông có giống nhau về cái gu du lịch nha. <chuckles> Ví dụ như là tui nha, thì tui sẽ thích, à, đi du lịch là tui sẽ chơi những cái hoạt động ngoài trời, ờ, kiểu vậy, kiểu, mấy cái trò chơi mạo hiểm đồ đó. Nhưng mà, á, ờ, tụi nó thì, á, đứa thì là thích, ờ, chỉ thích đi check in chụp hình thôi, còn đứa thì, ờ, kiểu dạng, ờ, thư giãn ở resort, kiểu staycation đồ á, ừ, ừ, thì mỗi đứa mỗi đứa một gu. Nhưng mà, nói chung là, cũng sẽ cố gắng là chiều đứa này một tí, đứa kia một tí để cho cái chuyến đi nó cũng gọi là trọn vẹn nhất. <laughs>
Ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ồ, ờ, OK. <chuckles> Ừm, ừm. Khó ha!